あの、お話がお話を聞いていただきたいことがあるんですが。 もしね、何かあの、思うようなことがありましたら、あの、是非、あの、お伝え頂きたいと思ってます。
はい。 あ、はい、わかりました。
うん。 あの、ま、一言で言うと、比較を止めて、ま、自分を認めてあげる、っていう方法が、知りたいなと思っているんですが
うんうん。 はい。
えっと、あの、ま、私はあの姉と兄があ、違う、姉と弟がいるあのまんで育っているんですが
うんうん。 あ、そうなんですね。うん。
はい。ま、子供の頃から、ま、その姉とはよく、ま、あの、両親にも、し周りの親戚からも、結構比べられたんですよね。
うんうん。 あ、そうなんですね。ちょっと辛いね。うんうん。
はい。 辛いですよね。で、やっぱりあの、姉と私なので、ま、女女って、ま、来て、それで最後は男の子だから、なんか、ま、両親も、ま、すごく喜んだみたいなかところはあって。ま、何だろう、2番目の私て私は何かちょっと子供の頃から、疎外感があったというか、なんかそういう寂しい気持ちを抱えて、育ってきたんですね。
はい。 うんうん。はい。 うーん。 うんうん。あ、そうなんですね。うん。
はい。で、あの、姉はもう凄く何だろう、顔も可愛くて、お勉強も良くできたので。なんかそれで、またなんか私は、何しても何だろう、いつも姉の、なんか引き立て役とか、なんか姉の後ろにいる子みたいな、そんな感じにだった気がします。
うん。うんうん。 うーん。 ああ、うんうん。